القهوة آه.
بُص هي القهوة طبعًا آه، القهوة طبعًا مضادة جدًا للأكسدة ومفيدة جدًا لل للجسم، وعلى فكرة بيقول لَك مفيدة جسم وبيقول لَك، يعني قريت كذا حد إن هي فعلًا من أقوى حاجات اللي بتقاوم السرطان وفي الجسم، لإن هي فيها فيها ف فيها فوايد كتير الصراحة. بس أنا بيني وبينَك باحاول أتجنّب أقرا عن فوايدها لإن أنا عايز أبطّلها، <chuckles> فمش عايزها مش عايزها تحلو في عيني يعني، إن مش متخيّل الن النوم، أثّرت علي النوم بشكل مش طبيعي، أنا ب بجد بقيت بش ما بانامش بسببها.
آه. إمم. طب أنت <laughs> طب أنت تعرف يعني في مع إن في دراسة علمية بتقول إن ال الشخص الواحد، آآ يقدر يشرب في اليوم لحد 3 فناجين قهوة، مسموح لَك بيهُم طبيًا يعني، فأنت إيه رأيك في الكلام ده؟
إمم. امم. أنا كنت باشرب 6، كنت باشرب 5 عادي في اليوم عادي، ف ف آه والله كنت باشرب كتير عشان آه بالضبط عشان كده، آه، فأنا كنت باشرب لأ وإسبريسو مش القهوة العادية ديّة، ممكن أشرب يعني بجد 6 عادي، و جدًا، جدًا وتقيلة و وصعبة جدًا، وليها بقى أرقام وليها حاجات يعني، في يبدأ من أول 7 مثلًا أو 6، لحد مثلًا 13، فأنا ب أنا باشرب دايمًا ال11 أو ال12 عادي.
ياه! ياه! كتي كتير أوي! الإسبريسو دسِمة شوية. إمم. آه، ما اش اشرب التلات اشرب ال13 بقى هُم كمان. <laughs>
بس خلاص، بقيت أشرب واحدة أو 2 لا، لا، لأ، باشرب 11، آآ، بس باشرب ممكن مثلًا 2 في اليوم، كده دلوقتي بقيت يعني الحمد لله.
لا قليّل أوي، إحنا عايزينَك تزوّد بقى. <laughs>
<laughs> أنت مش عايزني اتعالج والّا إيه! أنا باقول لَك عايز اتعالج، بت بدَل ما تشجّعني طيب، تقول لي أنت كويس، بعد ما أنت كنت بتشرب 5 والّا 6، تقول لي تشرب 2 ده قليل وكده يعني.
هي <chuckles> <clears throat> لأ ما هو آه، يعني أنت طبيًا مسموح لك ب3 أصلًا، هي يعني ده كلام إحنا سمعناه قبل كده. طب ه هل ال ال القهوة بتخلّيك تميل للشغل أكتر، والّا لإنَّك تدردش مع اصحابك؟
إمم، بالضبط آه.